Đúng rồi. Tức là nó là như vầy, như mình nói lúc nãy ha, lương gross sẽ là lương, a, a, trừ thuế. Ừ, lương trừ thuế, ờ, lương trước thuế và lương net là lương bạn cầm về tay. Đó, thì ngoài ra á, lương tháng 13 và thưởng Tết á, là cái này nó tùy thuộc vào các công ty nha. Có một số công ty người ta có lương tháng 13 nhưng có một số công ty người ta hông có.
Ừm. Ừm. Kinh tởm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Yeah. À, ờ.
Bạn phải hỏi kỹ khi mà bạn, à, vào vòng cuối á, bạn chuẩn bị vô làm bạn phải hỏi kỹ. Thưởng Tết cũng tùy công ty luôn, có nhiều công ty thưởng có nhiều công ty cũng không có luôn á. Thưởng th và nó còn tùy thuộc ở đây là thưởng Tết đối với bạn nghĩa là như thế nào? Thưởng Tết là 1 tháng lương, hay thưởng Tết là quản lý lì xì cho bạn 200.000.
Ờ. Ôi trời! Ờ. À. Ừm.
Đó. Tức là cái thưởng Tết này nó tùy thuộc vào cái suy nghĩ và nhận định của mỗi người, có nhiều người người ta quan niệm thưởng Tết là phải được tháng lương. Có nhiều người người ta quan niệm thưởng Tết thì chỉ cần sếp lì xì cho 200 là được. Đó, thì đó đúng rồi, nó tùy thuộc vào cái định nghĩa thưởng Tết của mỗi người.
Ờ, đúng rồi. Bác rất thích. Ừ, đúng rồi, đấy ha.
Có nhiều, theo mình biết, ngành ngân hàng á là thưởng tới 3, 4, 5 tháng lương luôn, cũng có nữa. Nếu mà bạn làm trong ngành ngân hàng, tức là thưởng thưởng rất là nhiều, còn một số ngành thì chỉ có 1 tháng, có một số ngành là công ty á, là không có thưởng luôn.
Ừm. Wow! Ừ. Ôi trời!
Ừm, đó, thì mình phải
Tính ra là ừm, người người này ứng tính ra là, gọi làm, nhân sự như bạn rồi á, thì mới nắm được những cái này ha.
mình phải hỏi. Ừm.
Vậy thì trong từng người.
Nên là mình mình nghĩ rất là quan trọng là mình cũng nên hỏi công ty có đóng bảo hiểm cho mình không? Bảo hiểm ở đây là bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Có nhiều công ty người ta hông đóng, tức là người ta trả cho bạn lương net á, lương mà bạn cầm về tay á, là bạn nói nhiêu là bạn nhận được nhiêu luôn á. Giống như như mà nãy mình ví dụ với bạn, bạn nói 10.000.000 là bạn được 10.000.000 luôn, và bạn phải tự đi mua bảo hiểm y tế với bệnh viện nha. Thí dụ bạn bệnh á, bạn sẽ không có bảo hiểm y tế công ty mua cho bạn đâu. Và bạn phải lưu ý một điều nữa là nếu mà bạn nhận lương cầm về tay như vậy, bạn không có bảo hiểm thất nghiệp khi mà công ty cho bạn nghỉ á, là bạn không được đi lên bảo hiểm thất nghiệp để lãnh tiền trợ cấp đâu nha.
Ờ ha. Ôi giời! Ngơ. <chuckles> Ờ, vậy còn Ờ, ờ. Trời đất ơi! Ừm. Cũng mờ mịt. Trời ơi!
Ừm, tức là cái này bạn đã thỏa thuận ngay từ đầu là bạn không bạn nhận một cục tiền về tay mà, bạn hông có đóng mấy cái đó, cái công ty nó hông có đóng cho bạn thì bạn phải chịu.
Đúng là con người. Ừ. Công nhận, đúng là mấy cái trường hợp này căng thật đấy, kiểu, mà sơ sẩy thôi là cũng xảy ra phát sinh rất là nhiều vấn đề, không có bạn nói ra hoặc là không có bạn chia sẻ những cái những cái s suy nghĩ và những cái, ơ, giống như là thông tin như thế này đúng rồi, thực sự là không biết làm sao để mà biết được là mình mình tránh được những cái trường hợp như thế này luôn á, cảm ơn bạn nhiều lắm luôn.
Ừm. Ừm. Các tin ha. Ừm. Ừ. Ừm, mình cũng cám ơn bạn, hôm nay đã có một cái buổi chia sẻ rất là thú vị về việc lương và quyền lợi khi đi thỏa thỏa thuận với công ty ha.
Trời ơi! Ừ. Ừ. Nha. <chuckles> Ừm. Mình cảm ơn bạn nhiều nè. Ờ, tạm biệt bạn nha.
Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ừm.